Merhaba.
Merhaba.
Imm, sana bir şey soracağım. Müsait misin bilmiyorum ama.
Sor. A, tabii, tabii merak ettim, ne soracakasın. Sor bakalım.
Şimdi bak, bir tane arkadaşım son zamanlarda, eee, tarzı üzerinde biraz değişiklik yaptı diyeyim ama çok radikal bir tercihti bu. Saçlarını saç kendisi, evet evet kendisi bir kadın ve saçlarını yandan kazıttı yani. Normalde, hani, hastalık sırasında insanlar bazen biliyorsun, kanser falan olanlar saçlarını kesiyor, anlıyorum onu ama, eee
Hı hı. Hımm. N nasıl yani? He, saç baş mı diyecektim, ne yaptı? Hı hı. Hımm. Tabii, tabii, tabii, zorunlu olarak olabiliyor veya onların etrafındakiler yapabiliyorlar bazen değil mi?
Böylesine radikal seçimler bana bazen garip geliyor. Sence
Eee, onun altında bir şey var.
Kişisel tarz kimliğimizi nasıl yansıtıyor?